E o tempo dela é dela. A ponto de ela te dizer 3 nãos em momentos em que você adoraria tê-la, eh, usando uma um dos seus talentos pra te ajudar. Então assim, o seu tempo, que é tão precioso quanto, que você vai ter que parar pra esquentar a sua barriga no fogão e fazer um doce, pra t ir até a casa dela levando esse doce e tudo mais, pra sua cabeça estar na sua casa pensando na sua mesa de pingue-pongue em tudo que você ia ter pra fazer.
Uhum. Uhum. Uhum.
Eu acho que você merece você merece esse "sim". Porque esse é um "sim" pra você, você vai falar "não" pra ela pra poder falar "sim" pra você.
Aham. Uau, uau. Nossa, essa coisa que você disse agora de "ter a minha amiga como inspiração", eu fiquei me imaginando se eu pudesse entrar no lugar dela, que nem coisa de filme também, plum, entrar de repente, assim, como eu já fico imagi Isso, a tro Exato, exato. Eu fico imaginando até como é que a a minha expressão do rosto ia mudar, tudo ia mudar. Porque ela é assim, ela é aquela pessoa que você olha a pessoa do sim, sim, não, não. Eu já sou aquela pessoa do: "Ah porém", sabe. E vou te falar, eu estou te dando um exemplo que está acontecendo agora, mas eu normalmente sou assim com tudo, pra pra dizer nã <chuckles>
Uhum. Sim. Uma troca de corpo corpos, igual Sexta-Feira Muito Louca. Uhum. Sim. Olha aí. Então, e aí, é interessante você pensar, por exemplo tentar ir na raiz da situação, como foi a sua criação, como foi a sua infância, sua adolescência, em que momento da sua vida você aprendeu que é prejudicial pra você dizer "não" pro outro. Porque, muito provavelmente, ela não aprendeu isso; muito provavelmente o "não" dela era respeitado. Enquanto o cérebro dela se desenvolvia. Então você precisa se reeducar, se reconstruir pra aprender a falar "não" pros outros. Porque cada vez que você fala n eh, "sim" pra alguém, eh, e deixa de fazer algo pra você, você está falando "não" pra você mesma. Olha que pesado.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.